はい、で、「よく来るんですか？」みたいな感じで聞いていって、で、ちょっと反応良かったら、あの、ま、仲良くなることが多くて。
うん。 ええ、どうそっから交際に発展するパターンって、結構あるんですか？
あ、めちゃくちゃありますよ。なんかほんと、LINE 交換して、「じゃあ今度一緒にパーティー行こうよ」とか「食事行こうよ」とか。そういうのも、気軽に話せるんですね。
ああ、やっぱり。 うわ。おしゃれ。 あ、そうなんですね。ま、そんな海外の「Shall we ダンス？」みたいなノリが、ほんとにあるんですね。へえ。
はい。 そうなんですよ。ほんと大阪、東京、名古屋、ま、大都市では大体、週末そういうイベントがやってて。
うーん。
で、男女のこう仲仲が良くなるのは早いんですけど、やっぱり切れるのも早いんですね。
ああ、こうパッてさめこう熱しやすく冷めやすい。<chuckles>
そうそう。熱しやすくて冷めやすく。あとは不倫とかもまあ、あるんですけど。うーん。ま、それは、まあ、ま、状況として仕方ないのか、っていうところなんですけど。やっぱり新しい人と繋がる時って、一番オーソドックス、基本的なのは、同じ趣味を見つけて、なんか共通の話題を見つける、っていうのがポイントかなと思うんですよ。
うん。嫌だ、確かに。<laughs> うん。 うん。 うーん、なるほど。 ああ、なるほど、やっぱ同じね、趣味だと話とか弾みますもんね。
そうなんですよ。音楽、映画、ま、どういったライフスタイルなのかっていうのを、軽く聞きながら、そこにフォローアップクエスチョンを入れていくっていうんですかね。
はい。 はい、ああ、なるほどなるほど。
はい。いや、そういうところで、こう仲良くなれるなって感じてますね。
うーん、素敵ですね。どうですか。なんかこう、やっぱり異性とね、なかなかこう体ね、寄せ合わせて踊るなんてこと、ないじゃないですか。それこそ、やっぱりなんていうんですか、いい感じな子がいるのに、今度は別の女の子と踊んなきゃ、みたいなことあるんですか？
はい。ううん。 はい。うん。 そうですね、そういったこともあるし、誘われることもあるんですよ。こう、うん、年配の方から。で、この子と踊りたいのに、その子がやっぱり綺麗で、ドレスアップして美しかったら、みんな群がるんですよ、男性が。
うん。ああ、素敵。 はいはいはいはいはい。 はい。 ああ、分かりやす。<laughs>
はい、ま、それをどうやってかき分けて、その子のタイミングを見計らって踊るかとか。
ああ、結構じゃあ年齢層、幅広いんですね。
そうですね。もうほんと、20代から60代までいます。
あ、上60までいるんですか。じゃあ年上タイプが、オーバー40がいけるってことですね。<laughs> すごい。
はい。 そう、全然いけますね。

うーん、そこは大事かなって思うのと、ま、そうですね、それで、ま、出会って、ま、不快な思いをさせなかったら、ま、仲良くなるなれるので。
はい。 ああ、いいですね。ちなみに今まで何人ぐらいの方とこう、あれですか、踊ってきました？
うん。 いや、ほんと数えたことないですね。1人一晩で、ま、にじゅうにんとか30人踊るわけじゃないですか。はい、それがまあ、いろんなところに行って踊るので、うん。
はい。 ああ、なるほど。 うーん、あれ、す結構全国飛び回ってる感じですか？
あ、私が行ったこのは、ま、大阪、ま、関西地方と名古屋、東京ですね。
うん。 ああ、なるほど、じゃあ、その大都市圏のところで。
はい。そうなんですよ。大都市はすごいすね。東京はほんと美女だらけですよ。
<laughs> そうなんですね。
本当、ハーフの美女とか、ちょっとインスタグラム覗いたらミスインターナショナルに応募してますみたいな。<chuckles> や、ほんと、レベルが高いんで、そういう人たちとこう、から体を寄せ合って踊れる機会はすごくありますね。うーん。
ああ。 えげつね、なるほど、ええ。 あ、素敵ですね。え、東京だと、うぶ自分東京の近くなんすけど、どこどこでやってるんすか？
六本木です。
うわ、うわ、<laughs> 六本木か。わ、高そうだな、なるほど。
はい。<chuckles> そうですね。なもう全然イベント自体は2000円ぐらいで行けるんですよ。なんか2000円でレッスンも受けれて、その後パーティーなんですよ。
ああ、まあ ああ、なるほど。あ、でも、ね、素敵ですよね、それで。
うん、だから、いいですよ。そうそう、それでいろんなし方と出会えて
うーん。
幅広い方がいるので、こう社交っていう意味ではほんとに楽しいですね。
うーん、なるほど、いいですね。
ただ、こう彼女とかそこで作っちゃうと、やっぱりこういろんな問題が起きるんですよ。
と うん、でしょうね。<chuckles> ね。
はい。ま、素敵な彼女であればあるほど、男性が目の前だ、わって入ってきてアプローチしますからね。

ですよね。それこそ海外でね、恋愛とかね、海外美女捕まえるとかありますもんね。ふぁお。
うん。 はい。 もう全然いけますよ。踊りが上手くて、相手をハッピーにさしたら、ホント。
あ、えでもなんか、どうなんですか？国ごとでやっぱこの、踊りとか、ち違いっていうかなんか、あるんですかね？
あ、やっぱ個性はありますね。やっぱスペインとか情熱的な国の人たちは上手ですよ。
はい。ああ、もうなんかもうすごく、身体で表現してみたいな。へえ。
はい。それはありますね、うん。
いや、やっぱ日本人は世界的に言うとちょっと、控えめな、おしとやかなダンスをするって感じなんですか？
ああ、確かにそうかもしれないです。優しい人が多いですね。もう韓国とかすごく厳しいって言いますよ。顎で追い払られる時もあるって。はい。くくい、向こう行けって。<laughs> お前とは踊らないみたいな感じで。<laughs>
ああ。 <laughs> マジで？<laughs> す あ、すごいですね。お前じゃないぞっつって。ちょっとやだなあ、確かに。
そうなんですよ。それをこう、うまいこと、乗り越えていって、筋トレと合わせて男を磨いていくんですよ。<laughs> そう。
ああ、イケおじになりそうですね。でもねえ、年を重ねるほどにダンス上手くなるけどね、見た目がどんどん若くなくなっちゃうっていうのは結構、1個のジレンマかもしないですね。
そうですよね。ただ、もうほんと女性と男性もダンスしてる人はやっぱり触れ合ってるのかか、知らないですけど、若い人が多いですよ。
はい。ああ、なるほど。ちなんか若返り効果ありそうですね、今の聞くだけでも。
うん。 そうですね。うん。若返り効果あるんじゃないかと思っちゃいますね。
ええ、まあ、ねえ、毎日そんだけね、あの素敵な女の人見れて、しかも運動してって言ったら、もう、アドレナリンとホルモンドバドバ出ますよね、多分。<laughs>
はい。 そうなんですよ。だからもうはまっちゃう人、いしいいますね、たくさん。
ええ。いやあ、いや、ホントに面白いお話ありがとうございます。ちょっと僕もなんかね、新しいこと始めていたいと思いました、や
はい。 いやあ、はい。 おお、ぜひ何かあれば、こう、が挑戦してください。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
はい。本日はありがとうございました。失礼します。